Да, да. И прям вот вот так вот всё срослось, что каждый человек не несёт никакой негатив. И там вот мужчина пришёл, который в мою жизнь, я тоже решила проанализировать, и тоже вот он дан на сегодняшний момент, чтобы я прошла какие-то там уроки и ш чему я у него обучаюсь. И, в общем, очень интересно, я решила это применять, причём чуть ли не с каждым человеком, с которым я буду знакомиться. Я потом буду узнавать его дату рождения и смотреть. Ну, конечно, не до фанатизма, а вообще, м, ну, м, знаешь, там: "ты мне не подходишь", ну, н н нет, не так. Ну просто интересно, как человек может на тебя повлиять. Я раньше, э, м, увлекалась астрологией, а сейчас, когда это всё можно, а
Интересно. Ага. Ну конечно. Да, да. Мгм. Мгм. Ну, это всё взаимосвязано, мне кажется, всё равно достаточно близко. Астрология, энергетика, а, вот это вот это всё где-то из одной области, как будто бы.
Да, но это оказалось вот как бы важным, и я рада, что я выбираю правильных людей в своём окружении. И пускай у меня будет там 6, <chuckles> да, 5-6 друзей, но они будут близкие, кот на которых я могу положиться.
Мгм. Ну такой лайфхак получается. <chuckles> Ага. Слушай, это очень здорово. Спасибо большое, что поделилась и вот рассказала, а, о своём пути. Было очень интересно.

Ну, я очень сильно проверяю здесь людей. И у меня вот сейчас осталось, там, из всего моего окружения, кто там был, хоте хотел с очень сильно общаться, вот 2 человека, да, с кем я общаюсь
Ага.
еще. А, кс люди, с которыми я могу открыться. А, которые м, ну, мы подпускаем, да, друг друга к себе. А. Вот. А остальные было много, да, людей, там, вот. Подруга, вроде бы мы общаемся, а, но я понимаю, что удар в спину она может нанести в любой момент, когда ситуация будет на её стороне, да. То есть если будет выбор она, либо я.
Мгм. То есть ненадёжный человек. Мгм.
Да. То есть я понимаю, что ради себя, ради своей выгоды в эмиграции, что бы не было, она всё равно подставит. А, вот элементарно, она с подругами э, решили они, а, на какую-то сезонную работу здесь пойти. И вот и их выбрали 5 человек, да. И, но она приезжает раньше всех, потому что она на машине, да. Приезжает раньше всех, заходит в офис, закрывает дверь. И начинает рассказывать, почему, там, на эту должность дел должны взять её и почему не должны вз ей? Да, в итоге она, а, пошла работать туда. А других даже не пригласили на собеседование.
Так. Ага. Ничего себе. Вот это вот это, конечно. Ага. Потрясающе, потрясающе. А, слушай, а вот, а, в принципе, как ты какие вообще признаки, а, ты для себя видишь, когда, ну, вот с кем-то новым знакомишься? Что этот человек, ну, если он не точно друг, то, как минимум, а, с ним безопасно как-то начать, э, коммуницировать и сближаться. Может быть, у тебя есть какие-то даже проверки или сигналы, которые вот либо тебе сразу говорят, что, а, человек точно нет, точно мы с ним не будем друзьями. Или наоборот, что вот, э, очень большая вероятность, что мы с ним можем подружиться, как-то сблизиться.